قُل لي بقى، أنت بتحب تشتري آآ مشترياتك يعني Online والّا يعني بتفضّل ترُوح مثلًا محَل تشتري منُّه، يعني عايزة أعرَف كده يعني إيه اللي بتفضّله أحسَن؟
لأ، بُصّي هو طبعًا دلوقتي أ أنتِ عارفة ال الonline ده ليه مميّزات كتير جدًا، جدًا، جدًا، فطبيعتي إن أنا باحب أشتري online أنتِ عارفة تشتري الحاجة وأنتِ قاعدة في بيتِك لسه أنا أنا واحد بصراحة م يعني إيه آآ باحب الكسَل شوية أو ما باحبّش إن أنا أنزِل أدوّر على حاجة للأسف، اللي هو آه باكسّل بصراحة اللي هوعايز أجيب حاجة <tsk> ف آآ لأ أنا لسه هانزِل مثلًا أَدوّر على محَل والّا كده، أنا online وأنا قاعد كده أطلُبها وأنا قاعد وخلاص، آآ
أكيد. بتكسّل. <laughs> إمم. إمم. أيوه، إي
فلأ هو
يعني بتفضّل الOnline تقريبًا يعني. إمم.
آه طبعًا أَفضّل Online يعني ك لأنه له مميّزات كتير مش بس حِتّة الكسَل. يعني هاقول لِك مثلًا، عارفة بيبقى في اختيارات كتير اللي هو عايز أجيب حاجة مثلًا مُعيّنة فممكن أدوّر في كذا موقِع، كذا موقِع مثلًا سواء مثلًا Amazon والّا noon والّا الحاجات الموجودة في مصر مثلًا، أو مواقع تانية كتير على حسَب باشتري من إيه، فباقعُد أدوّر على حاجة كذا حاجة باعرَف أقارن بسهولة وأنا قاعد آآ سِعر دي من سِعر دي من سِعر دي، أشوف أرخَص سِعر.
همم. إمم. همم. طَب أنت، هل ف يعني فَضّلت حاجة مُعيّنة يعني من المواقع دي، بتفضّل حاجة مُعيّنة بدل دايمًا تشتري منها حاجتك لو حبّيت تشتري في مرّة Online يعني والّا مثلًا كانت ليك تجربة مثلًا مش حلوة مثلًا مع ح مع مكان مُعيّن؟
بُصّي هاقول لِك هو على حسب كل حاجة اللي باشتريها، يعني مثلًا أنا عايز أشتري حاجة، مثلًا، مثلًا، مثلًا موبايل، هادّيكِ مِثال، عايز أشتري موبايل فأنا باقعُد أدوّر وأنا قاعد ف باقعُد أدوّر على كده على كل المواقع، مش شرْط موقِع مُعيّن سواء مثلًا آآ المواقع المشهورة في مصر كلّها في Amazon وفي noon في مثلًا مواقع تانية، حاجات بقى اللي هو 2B و Dreem2000 و و وDubai phone، الحاجات دي كلّها فأنا
إمم. إمم. آه، في مواقع كتير جديدة الناس كلّها بتشتري منها دلوقتي، آه.
آه بالضبط، فأنا باقعُد أَدّور طبعًا على كل موقِع على لو هاجيب موبايل مثلًا مُعيّن، فلازم آآ، لازم حد يكون موثوق ط طبعًا أقل طبعًا، أقل سِعر ولازم حد يكون موثوق وخصوصًا من الحاجات اللي هي إيه، زي ال ال مش ال الحاج بعيد عن Amazon و و وnoon. لأن كان في أنا أنا سمعت بصراحة حاجات مشاكل كتير بتحصَل اللي هو مثلًا أطلب Order كده فيجيب لي مثلًا موبايل ييجي لي مكانه علبة مناديل والّا كيس والّا والّا شراب والّا حاجة.
طبعًا. إمم. آه، آه. همم. آه صحيح، أنا كنت لسه هاسألك فعلًا عن الحِتّة دي، يعني هي فعلًا ساعات بتحصَل؟ آآ حصَلِت معاك قبل كده إن هو يجيبوا لك حاجة تانية مثلًا؟
بُصي، هاقول لِك أنا بصراحة يعني إيه م ال الحتّة دي بالضبط ما حصلتش معايا اللي هو بس طبعًا أنا شُفت عدّيت عليها بوستات كتير وشُفت فيديوهات لناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، إن هو يبقى طالب مثلًا mobile يلاقي فيه مثلًا حجَر في العلبة ما فيش موبايل ولا حاجة، خصوصًا مثلًا من Amazone أو noon أو كده، أنا عن نفسي ما حصلِتش معايا لكن حصلِت معايا حاجات تانية، عيوب تانية.
إمم. آه، بالضبط. آه. طَب حصل معاك إيه تاني بقى، العيوب التانية دي؟
يعني هاقول لِك، آآ، اللي هو الحاجة مثلًا أنتِ عارفة لمّا تيجي تشتري حاجة دي من عيوب برضه الأونلاين. آآ لمّا تيجي تشتري حاجة أصلًا أنتِ مش شايفاها فممكن بُصي الصور بتاعتها الله الحاجة دي حلوة أوي، ده بُصي كاتب لِك مثلًا الوصف بتاعها بُصي مم بتعمل كل حاجة بتنور في الضلمة وبُص وبت بتزغرط وبتعمل كل حاجة تيجي تت
إمم. إمم. آه آه هُم بيحاولوا يدّوا كده يعني حاجات ت ت تشد الناس على ال المنتج يعني إمم.
آه آه، آه طبعًا اللي هو عشان تشتريها، فآجي أنا أجيبها مثلًا ألاقيها بغير كده خالص، اللي هو نُص ال نُص مثلًا الحاجات الoptions اللي فيها مش موجودة.
أيوه، أيوه. طَب إمم. طَب أنت من الناس اللي بتتشد لل للإعلانات من خلال مثلًا إنك ع ي يعني بت بتلاقي نفسك مشدود للحاجات المميزات اللي بيقولوها، والّا أنت بتبقى فاهم القصة وما فيها بقى؟
بُصّي هو الأول كنت باعمل كده اللي هو آه، بُصّي يعني أصلًا أنا م م يعني مثلًا حصل لي مثلًا موقِف من المواقِف هاقول لِك فكّرتيني بالموضوع دَوّة، آآ اشتريت مَرّة مثلًا عروض حاجات perfume مثلًا آآ واحد صفحة على الfacebook مثلًا منزّل ده الحاجات دي آآ كلّها أو original أو حاجات زي كده عارفة الtesters والكلام دَوّة وحاجات كلّها وبُصّي زي الفل و100 100 و و والسعر قليّل أ جدًا فأنا آآ ال خلاص ماشي وب آآ لقيت في كومنتات كتيرة الدنيا مثلًا آه تمام، طَب ما ده كويس ومش عارف إيه، فأنا طلبته بصراحة للأسف، وللأسف طلع كلّه حاجات مضروبة للأسف.
إمم. آه. إمم. إمم. إمم. ياه! طلع مش حلو.
آه، كلّه جدًا ويعني حاجة عارفة بُصّي ب يعني ب بعيد كل البُعد عن الحاجة ال يعني مش عايز أقول لِك حتى مش copy high.
طَب أنا عايزة أسأل لك سؤال بقى، الحتّة دي بالذّات، هل أنت شايف إن في الكومنتات دي اللي بتبقى ساعات داخلة كده تعمل propaganda كده على الم على لأ، المنتج ده حلو، والمنتج ده آآ جميل، وأنا جرّبته، هل ت ده فعلًا بيبقى حقيقي، أنت بتحس إنه حقيقي، والّا ساعات بيبقى كدب شوية؟
بُصّي، بُصّي هاقول لِك على حاجة، آآ في الأول يعني قبل كده كنت آه مثلًا أشوف مثلًا عشان أشتري حاجة، وأشوف الصفحة دي عليها كام follower مثلًا، أو كام واحد متابعها، المنتج ده في كام واحد عامل comment عليه مثلًا، <tsk> فقبل كده كنت آه، كنت عادي باتخَم بصراحة يعني، ما اكدبش عليكِ، بعدين عرفت إن أنا ليّا ناس صحابي شغّالين في حاجات زي كده، اللي هو، هو بس بيقعُد يدّي لايكات، يدّي آآ، يدّي كوم ك عنده مثلًا، قاعد هو الك يا قاعد في مكتب كده، يدّي مثلًا، يكتب comment على صفحة معيّنة، آآ يالّا الله المنتج ده حلو أوي، أنا جرّبته، طَب أنا عايز، طَب أنا عايز، طَب أنا عايز، اللي هو في بُصّي
إمم. آه. آه. إمم. يعني حقيقي بقى الكلام ده، حقيقي.
آه، يعني <tsk> فعلشان كده دايمًا من بعدها بقيت خلاص، أنا ده مستحيل بعد كده إن أنا أشتري مثلًا من، من صفحات الحاجات ال ال العطور والكلام ده، الحاجات اللي على الface بصراحة لأ، لازم أشتري من حاجة موثوقة أوي، آآ
آه. إمم، طيب بالنسبة ل يعني نزولك ل لو نزلت بقى محل تشتري آآ، هل أنت بتلاقي نَفْسك بقى، يعني يا ريتني كنت اشتريت online مثلًا، عشان مثلًا آآ السهولة بقى، الإستسهال، إنّك بقى بتروح موا يعني زحمة في الطريق، و و وبت يعني بيبقى قدّامك معوّقات يعني؟
امم. بُصّي، هو ده آه، طبعًا ده بيحصل لو في حاجة مثلًا بعيد عن البيت، يعني أنا لسه بقى هانزل وألِف والكلام ده، فآه، يعني أنا آآ عشان أنزل أشتري حاجة مثلًا أو كده، وهاخسر أصلًا فلوس، وعلى ما أروح، و وأخسر مش بس فلوس، وقت كمان، اللي أنا آآ آآ عايز لي، آه ده الوقت أهم أصلًا، يعني إن أنا هانزل مثلًا أشتري حاجة، لسه هاروح أدوّر عليها، أنا مش عارف هي فين كمان، يعني مثلًا آآ عارفة لمّا تكون عندِك المواقع كلّها online، فبتقعُدي تدوّري هنا وهنا وهنا، لغا يعني أنتِ عادي وأنتِ قاعدة هتجيبي كل المواقع، لكن مثلًا عايزة مثلًا، عايز أشتري moblile مثلًا، تخيلّي مثلًا عايز أجيب آآ mobile مثلًا من آآ، وعايز أشوف مثلًا أسعاره موجودة فين في كذا محل.
آه. إمم، الوقت، الوقت فعلًا. إمم. هتجيب كل حاجة. آه، آه.
تمام، ف م يعني إيه ق قليّل أوي لمّا تكُون المحلّات كلّها جنب بعض، اللي هو هانزِل يالّا هاقعُد أدوّر على المحلّات كلّها جنب بعض كده فاشوف أرخَص سِعر وأجيب، لأ ممكن ما تلاقي محلّات مثلًا في كذا مكان، أنا هاقعُد بقى ألِفّ من ده لده، لده، لده، إلّا لو متجمّعين مثلًا في Mall مثلًا، آآ افرضي مثلًا ما ما ما عنديش الفكرة مثلًا أو ما عنديش وقت، آه بي آه بيبقى أسهل لو موجود في Mall بيبقى أسهل بس افرضي مثلًا ما عنديش وقت أو الMall بعيد عنّي أو كده فبيبقى صعب بالنسبة لي بصراحة.
امم. صح، صح فعلًا. امم. صحيح. آه فعلًا، بيبقى أسهَل، بيبقى أسهَل شويّة، امم. طَب ما فكّرتش تسأل نَفْسك كده يعني في مرّه، طَب أنا يعني، طَب ما أشوف المُنتَج كده و في المحَل وألمِسه بإيدي وأشوفه بعيني و و و وأفتَحه و وأشوف إيه العيوب اللي فيه وإيه يعني، برضه دي ممكن تبقى حاجة برضه ساعات بت بتخلّي الإنسان يفكّر يعني، ح هل أنت جالك الأفكار دي؟
بُصّي ما بُصّي، ما هو أنا هاقول لِك، أنا أنا دي من الحاجات اللي هو إيه بتخلّيني شويّة آآ م مُنتجَات معيّنة، لأ ما ينفَعش أشتريها إلأ لمّا أشوفها زي الهدوم.
امم. امم، امم، آه.
فاهمة، أنا قليّل أوي، أوي، أوي لمّا أشتري هدوم Online، ليه؟
آه الملابس بالذات يعني، امم.
آه ي أنا ممكن أجيب حاجة مش على مقاسي أنا لازم عشان أجيب هدوم مثلًا، لأ لازم أنزِل أقيس بنَفْسي، إلّا لو أنا مثلًا في في مُنتَج مثلًا معيّن أو Brand مثلًا معيّن فأنا عارف مقاسي من الBrand ده كام فخلاص هاجيبه أو جِبت حاجة بنطلون مثلًا زيه بالضبط، فأنا عارف مقاسي فيه فلُون مختلِف هاجيبه.
امم. امم. امم.
لكن غير كده لأ لازم أنزل بنفسي مثلًا، وأقيس ول لازم يكون يكون مضبوط ال لأن
يعني أنت شايف إني، أنت في الملابس، بتميل إن أنت ما تش ما تجيبش Online، بتميل إن أنت تنزل تتفرج بنفسك، وتقيس طبعًا.
آه يعني. آه بالضبط أيوه. أنا أنا أنا في الملابس تقريبًا أنا عايز أقول لِك مثلًا 99% من الملابس أو هدوم اللي أنا اشتريتها لأ كلها لازم اشتريتها، من المحلات نزلت مثلًا، سواء Mall أو المحل، أو كده، لازم أقيس الأول وأشتري. آآ، لا أ يعني ممكن أقول لِك الحاجات اللي جبتها مثلًا من على Online حاجات تتعدّ على الصوابع.
بالضبط. آه يا ريت أعرف بقى. <laughs>
لا والله بُصِّي، أنا عايز أقول لِك بنطلون مثلًا أنا كنت جايبه، بس أنا لأن أنا عارفه أنا كان عندي قبل كده، تمام؟ بس للأسف كان للأسف يعني، حصلت مشكلة في الغسيل، كده في ال اتقطَّع.
امم، امم.
فخلاص، فأنا جبت نفس البنطلون، بالضبط تاني Online، خلاص، هو نفس البنطلون.
آه. آه، يعني أنت اعتمدت على إنك عملت التجربة بنفسك. خلاص، جرَّبتها، وشُفت بعينك، ولمست بإيدك، و وعرفت المنتج ده جودته، خامته إيه، والQuality بتاعته إيه. بس يعني، لمّا حصل فيه مشكلة بقى، اضطريت بقى تجيبه Online، لأن اتوفّر بقى عليك مجهود وكده.
آه، طبعًا، آه، بالضبط. وكمان، حتى عارفة، تبقى آآ ممكن أجيب Online، كمان، اللي هو ممكن أبقى نازل مثلًا محل، أو كده، عارفة، بتحصل أوقات كتير، آآ، أدخل مثلًا أقيس حاجة مُعيّنة، فاستنى بس، سعرها غالي، فأنا ممكن أستنى، أنا قِست ده قبل كده، بس مش هاجيبه دلوقتي. بستنّي مثلًا ج جاي الBlack Friday مثلًا جاي في Season مثلًا جاي هيعملوا خصومات أو حاجة زي كده، ممكن أستنى شوية ممكن يعمل عليه خصم، ف وأنا متابعه لو حصل خصم كده هاجيبه لأن ده أنا قيسته وعرفته خلاص.
آه. امم. آه. بالضبط يعني
لكن حاجة، لكن حاجة جديدة، بقى، لسه ما شفتهاش أو كده لأ.
طيّب برضه عايزة أسألك برضه في الحتّة دي يعني هل أنت من النوع اللي بيستسهل بقى إن هو مثلًا لو في عايز تجيب هدية مثلًا لمامتك أو لباباك أو لأختك أو لحد قريّب منّك أوي، بتحب تجيبها أونلاين برضه والّا بتحب تنزل المحلات؟
بُصّي، ما هو على حسب برضه هاجيب إيه، يعني آآ والله الحاجة دي مثلًا ينفع أجيبها أونلاين يعني مثلًا آآ ه ه هاجيب حاجة مثلًا ل لوالدتي مثلًا، هاجيب أي عارفة أنتِ الحاجات الدهب أو مثلًا الحاجات اللي هي ال الإكسسوارات والكلام دوّة آآ الحاجات دي
أمم. آه. أو طرحة مثلًا، أو يعني أي حاجة الح الأم بتحبها دي.
آه، أ م حاجات مثلًا في عيد الأم <tsk> آآ عيد عيد الأم مثلًا عارفة ه ال طبعًا الأمهات كلّهم بيحبّوا الحاجات بتاعة المطبخ فيالّا هات ل هات لي حاجة مثلًا أو حَلّة أو حاجات زي كده. فلأ يعني لو لو حاجة بُصّي مثلًا حاجة الحاجات الحَلّة والحاجات المطبخ والحاجات دي جهاز مثلًا كهربائي أو حاجات دي ممكن أجيبها أونلاين م مش هانزِل أَلِف أو كده لأن ما عَنديش ما عَنديش الخبرة برضه أكتر إن أنا يعني إيه عارفة خبرة الرجالة والكلام ده في ال حتّة ال ال ال الحَلّة الطبَق.
آه. في المطبخ. <laughs> آه بالضبط. إمم. ممكن تجيبها. إمم. آه، آه، صح، هي بتعتمد برضه آآ على الجنس برضه إذا كان رجل أو ست يعني ممكن، ممكن الستات تكون بتجيب الحاجات دي أكتر آه.
آه. آه طبعًا يعني أنا آه، بيبقى عَندهم نظرة، عَندهم نظرة كده الحاجة دي حلوة ه هتستخدمها في إيه أو كده، لكن أنا بابقى عارفة بيبقى إيه آآ مثلًا عايز أجيب هدية مثلًا لوالدتي أنا بابقى متابع مثلًا هي بقى لها فترة مثلًا ع في عيد الأم مثلًا هي عايزة تجيب إ حاجة نِفْسها تجيبها في المطبخ، حاجة مثلًا ناقصة كده عمّالة بتفكّر فيها، فخلاص أوكي، أنا يعني خلاص هي الحاجة دي أنا مش ها أنا، أنا مش هاختار آه، أنا مش هاختار هي الحاجة دي مثلًا هي هي عايزاها مثلًا أو كده، في مثلًا أجي في عيد أم مثلًا والّا حاجة زي كده أطلبها أونلاين بقى خلاص إلّا لو حد في محل مثلًا قريّب مِنّي.
آه. إمم. أنت بتبقى عارف بقى إيه، الحاجة اللي هي عايزاها. آه، آه.
لكن هانزل بقى وأروح أدوّر أو كده، لأ.
لو محل قريب. صح، يعني أنت ما بتحبش بقى التعب ووجع الدماغ ده واللف والدوران كتير ده.
آه، أنا قُلت لِك من الأول، بُصّي، أنا واحد كسلان، <chuckles> أنا ما باحبش للأسف اللي هو أنزل أمشي كتير أنا باحب قاعدة البيت، اللي هو أقعد ألِفّ والكلام ده، أنا باحب أطلب الحاجة وأنا قاعد.
آه. <laughs> أ طَب أنت ب أنت بتلاقي مثلًا نفسك في ال موضوع الشِرا ده؟ أنت من من من الناس اللي بتحب الشرا؟ يعني في ناس كده بتحب، بتبقى عندها كده يعني، آآ يعني مش عارفة بيقولوا عليها إيه.
لأ مبسوط، آه أنا عارفة أنتِ اللي هو إيه، واحد أنا نازل أعمل shopping ده مبسوط جدًا آآ مو موجود عند آه.
آه الshopping ده والتسوّق ده عندك حكاية دي؟
بُصّي، أقول لِك على حاجة، يعني تقريبًا إحنا كلنّا كده، يعني الناس كلها كده آه طبعًا، يعني أنا لمّا أكون مثلًا نزلت اشتريت حاجة، وجايب هدوم جديدة، جايب مثلًا تليفون جديد، جايب شويّة حاجات كده، تحسّي نفسِك مبسوطة، و و وللأسف بُصّي، أنا دايمًا لمّا بانزل أشتري، خصوصًا مثلًا في mall أو كده، باقعد أشتري بالcredit card تمام، بال ال تمام الcredit ده، أنتِ <chuckles> أنتِ بتدفعي بعدين، تمام؟ أنتِ فاهمة، أنتِ بتدفعي، وعمّال بُصّي، عمّال بتشتري، بتشتري، بتشتري، وفي الآخر بقى تيجي آخر الشهر، يا نهار أبيض، أنا عليّا الفلوس دي كلها! فطول ما أنتِ لسّه عمّال بتشتري، أنا مبسوطة، آه ف آآ
آه. إمم. صح. آه. أنت بتدفع بعدين صح. <chuckles> صح. أيوه، خراب، خراب بصراحة، هو هو ليه مميزات وليه عيوب برضه أكيد يعني، يعني أنت أنت من الناس اللي عندو بتحس بمتعة برضه في الشرا، يعني مش مش بتكره الشرا يعني.
آه طبعًا. آه طبعًا يعني بصراحة يعني ما لا ما أكدبش عليكِ أنا بصراحة لأ يعني حتّة إن أنا بابقى شاري حاجة جديدة ليّا أو كده سواء خصوصًا لو حاجة باحبها مثلًا آآ أنا باحب مثلًا حاجات التكنولوجيا والكلام دوّة، فلمّا أجيب مثلًا موبايل جديد، ساعة smart جديدة، حاجات اللي هو ال ال السم الairpods الكلام ده، لأ الحاجات دي لمّا جبت ل بُصّي لاب جديد مثلًا، لا بابقى مبسوط جدًا طبعًا.
إمم. إمم. آه أكيد طبعًا، الحاجات الشخصية برضه بتفرِح يعني، وال و خصوصًا الحاجات اللي بتبقى بتدي شكل بقى في اللبس والشياكة وكده، دي أكيد بتفرحك وبتخليك بتحب تشتري أكتر يعني
آه، آه طبعًا، يعني أعتقد الناس كلها كده، يعني نفس ال الناس كلها، يعني إيه يعني أي حد هينزل هيشتري حاجة جديدة ليه، لا إلا الناس اللي بقى مثلًا واحد مثلًا ما بيحبش يصرف فلوس أو كده، يعني أعتقد دي بيبقى
آه. آه لا ما لناش دعوه بيهم دول بقى البُخلّة دول ما لناش دعوه بيهم <laughs> صح.
آه <chuckles> دول يعني قِلّة كده، مش كتير، مش أ تعديهم على الصوابع، لكن غالبية الناس، أي حد هي هيتبسط إن هو بيشتري، هو آه أنا هادفع فلوس، بس هابقى مبسوط إن أنا أخدت خدمة.
أكيد. والله بُصّ أنا استمتعت جدًا بالحديث معاك، و وشكرًا لصراحتك. <chuckles>
العفو على إيه؟ أنا استمتعت جدًا معاكِ.